Al limite poi ha tutto il tempo, le ehm sai, la mhmm, ehm, le possibilità per fare altro, andare altrove, piuttosto che, no, aspettare. E quindi ci siamo buttati subito su questa cosa
Mh-mh.
e a febbraio festeggiamo 6 anni insieme <chuckles> E tra un una se
Ma pensa te. Ma ehm, mhmm, non c'era un po' di, mhmm, mhmm, timore all'inizio sul: "Oh mio Dio chi mi metto in casa?"
Ti posso dire la verità? No. <chuckles> Forse
Ah! Cioè vi conoscevate abbastanza da poter sentirvi tranquilli.
Sì. Sì. Sì, sì, sì, ma ma entrambi. Anche io avevo ehm, capisco che a sentirlo così la videochiamata non è un conoscersi di persona, lo capisco totalmente, però io avevo anche conosciuto i suoi, ehm, in in videochiama cioè non era un mhmm, una cosa fatta così capito? No non so come spiegarti. Ehm
Mh-mh. Certo, no, no, no, no, comunque cioè era fa stata fatta con ce certi crismi, nonostante sia iniziata online comunque avete preso tutte le precauzioni del caso ovviamente.
Sì! Sì! Sì, sì, sì, assolutamente assolutamente sì. Ehm, e niente, tra una settimana festeggiamo 2 anni di matrimonio, quindi è andata bene. Sì, tra l'altro, a parte il fatto che, ehm, casualmente, no, ho trovato l'uomo della mia vita, ho anche imparato ad amare i gatti grazie a mio marito.
Ma bellissimo, bellissimo.

<gasps> Bellissimo. <chuckles> Come è nata questa cosa dei gatti?
<chuckles> Allora, devi sapere che mio marito è un gattaro, ma di quelli, cioè una roba assurda. Ti dico solo siamo andati in Marocco, mi ha fatto prendere tipo i i i i i i croccantini per i gatti da dare in giro, perché si era informato, aveva visto che c'è era pieno di gatti, <snorts> vabbè, guarda.
<laughs> No, vabbè. <chuckles> Meraviglioso. E quindi da quando sei con lui
Io credo che lui parli io credo che lui parli una lingua tutta sua, poi vabbè ha un gatto, quindi quando siamo in America io adesso mi sono innamorata del del piccolino di casa, ehm, e quindi anch'io adesso mi sono stra, stra innamorata dei gatti. Prima 0, adesso invece no, no, subito, subito. Ne ne guarda, ne vorrei uno subito.
ti tocca Oh! Non ti piacevano. Ah! Non l'avete ancora preso?
Purtroppo ancora no perché per noi sarebbe impossibile e super stressante per il suo gatto con la quale è cresciuto, che è in America, portarlo qui in Francia, specialmente perché poi noi ci muoviamo parecchio, viaggiamo, quindi, mhmm, cioè sarebbe una situazione troppo stressante, quindi per ora è con con i suoi genitori e, ehm, essendo che ci siamo trasferiti in Francia 2 mesi fa, non siamo ancora nella condizione di di poterla avere.
Mh-mh. Mh-mh. Prenderne uno vostro. Mh.
Però fortunatamente nel nostro condominio ce ne sono tipo 2 o 3 che, uhm, vanno in giro, no, tranquilli, ehm, e quindi sì, riusciamo ad avere un po' di di coccole da parte di questi gattini. Sì, sì, sì. <chuckles>
<gasps> Ma dai, bellissimo. Da gattini. Mamma mia, mamma mia che bellezza. E quindi uhm, no va beh, io sono, ehm, strabiliata da questa storia bellissima. Ehm, cioè co cosa cosa ti ha fatto dire nel nell'inizio diciamo del di questa relazione, mentre vi sentivate: "Questo è l'uomo giusto"? Cioè, che c'era qualco c'è stato un momento in cui hai detto: "No vabbè, ciò ho trovato proprio la persona della mia vita"?
<chuckles> Mh-mh.